तो ये अ, दरअसल ये शारीरिक चीज़ों को ख़राब करता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ख़राब करता है, कभी-कभी खा लें कोई बात नहीं। तो मेरे साथ इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना एक एक समय में बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने अपना ध्यान भटकाया मैंने थोड़ी एक एक मुझे नृत्य का बहुत शौक है मैंने उसकी एक क्लास जॉइन कर ली। जो कि मैं शनिवार, इतवार को कर लिया करती थी और मुझे बड़े ही मज़ा आता था। मेरा सारा तनाव ऐसे चला जाता था फटाफट। <chuckles>
हाँ, वो तो है। अरे! फ़िर क्या? हैं? अरे वाह! सच में। मतलब आप इतने आसानी से सब कुछ हैंडल कर पाती हैं, इतना अच्छा संतुलन बना पाती हैं। ये तो काफ़ी कुछ सीखने वाला है आपसे। लेकिन जैसे कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब ये सारी चीज़ें तो आप कर लेती हैं, लेकिन अपने लिए आप कैसे समय निकालती हैं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे आपने कहा कि आपके ऑफ़िस में मतलब बहुत कम ही छुट्टी मिलती है। है ना? और फ़िर आपकी घर की भी ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जैसे आपके भी कुछ शौक होंगे ना, आपको भी कुछ करना अच्छा लगता होगा घूमना-फिरना, डांस करना, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ैमिली के साथ वक़्त बिताना तो मतलब इन सारी चीज़ों के लिए आपको आसानी से समय मिल जाता है। मतलब आप निकाल पाती हैं इन लोगों के लिए समय या फ़िर सिर्फ़ अ, आप इतने समय में आप मतलब काम पूरा हो जाए यही आपके लिए काफ़ी है?
हुँ।